Trời ơi, cái đó thì cũng hơi mệt, đúng hông? Nhưng mà ờ.
Ờ, ừm. Nếu với người lạ thì cũng làm nên vậy đi. Ừm.
Ừm, đúng rồi, người lạ thì chắc là nên làm như vậy cho nó chắc ăn, sau này ai biết được người ta sử dụng hình ảnh của mình, người người ta kêu là mình cho phép rồi. À, rồi, nhưng mà có một cái trường hợp như thế này, ờ, cách đây vài tháng thì có một cái, ơ, một cái người CEO nổi tiếng á là bị chụp hình là đang ngoại tình ở, ơ, một cái cái cái buổi biểu diễn âm nhạc, đó, thì
Ừm hứm. Yeah, ừm. Ừm. Ừm. Cái đó hông phải là họ chụp đâu, họ đ vô tình họ bị người ta chụp. <laughs> Ừ.
Ừm, vô tình bị ảnh chụp, nhưng mà nhờ như vậy thì á người ta mới biết được là về đạo đức của người này, cũng như là hai bên gia đình biết là hai người này hổng đàng hoàng để mà có những cái hướng xử lý. Thì bạn nghĩ sao về cái tình h tình huống mà, ờ, hình của bạn á, nó, ừm, bị chụp rồi đăng ở trên mạng như vậy? Ừm.
Ừm. Ừm. Rò rỉ. Ờ, nè, nói nghe cái vụ đó là vụ gì? Bạn đang ở nơi công cộng và vô tình họp bạn bị cái máy quay, máy chụp của cái nơi công cộng, đó là trong trường hợp bạn nói là của cái cái sân vận động đó, nó có cái máy quay, máy chụp công cộng đó lia tùm lum, ai tới đó cũng có có có cơ hội được chụp hết trơn, đúng hông? Thì cái đó khi bạn bước vô cái nơi đó, bạn đồng ý bạn mới bước vô, cái đó là ta hông có vi phạm quyền riêng tư của bạn á nha. Ừm, là không có có có nói được cái quyền riêng tư ở đó rồi. Ờ, bạn hông đồng ý thì bạn đâu vô chi, rồi. Ừm. Rồi bây giờ thí dụ nha, trong trường hợp bạn cái người nạn nhân đó đó là họ phải ngậm bồ làm ngọt thôi, tại vì vô đó là đã chấp nhận cuộc chơi mới vô. Rồi. Nhưng mà nói, ồ ờ, rồi nói: "Trời ơi! Này, ờ, làm cho tui, a, bất bình, bất mãn, bực bội, a, quyền riêng tư." Ủa, nếu bạn có cái chuyện gì riêng tư thầm kín, bạn đừng vô cái chỗ công cộng, người ta đã có luật chơi, người ta công khai rõ ràng chứ người ta đâu có giấu camera đâu nè. Khi nào ta giấu kín camera thì mới nói, còn ta để công khai và vô đó ai cũng biết cái luật chơi là vô đó có cái vụ đó. Đó. Ừm, thì do đó cái người mà mà gọi là nạn nhân đó, nạn nhân trong ngoặc kép thì không không có tình lý gì để mà cãi cọ, để mà đò đòi hỏi quyền riêng tư gì hết trơn.
Ừm. Ừ. Nó lia tùm lum. À. Ừm. Hổng có tránh được, đúng hông? Ừm. Đó, nhưng mà còn cái người mà cắt ra, đăng lên. Ừm, đúng rồi, nguy cơ rủi ro cao. Quá chi đúng rồi. Ừm, đúng. Rồi, hiểu, ừm.